Aslında bakarsan şöyle, hasbelkader diyemem çünkü ben, eee, o dönemlerde ciddi anlamda enerji harcıyordum, eee, iş dünyasını algılayabilmek için ve maalesef, eee, bazen ben de bir şeyleri, eee, böyle tam olarak algılama çabasıyla geç algıladığımı sanabiliyorum. M meğersem toplumun ortalamasından yüksek algılayabiliyorum ama kendi kendime, hani, bış böyle bir şeyleri tam algılama çabam var üç yüz altmış derece. O yüzden böyle, a adım atıyorum ama çok da kendimden emin değilim çünkü algılamadığımı sanıyorum. Eee, o dönemde de böyle deli gibi iş a bakıyorum, fırsatlar kovalıyorum. İşte LinkedIn'den, kariyer.org'dan, eee, yenibiris.com'dan ya da işte
Hı. Hımm. A! Hı hı. Hımm. Hı hı. Hı hı. Sen o dönem orada üniversite okudun, o şehirde mezun oldun ve o şehirde kalmaya mı devam etmek istiyorsun?
Yok, hayır. Eee, dediğim gibi, mezunu mezuniyetimi farklı bir şehirde gerçekleştirdim, ailemin yanına geldim. Daha hatta küçük bir şehre geldim. Evet. Evet.
Ha, okay Tamam. Hı hı. Tamam. Sonra iş arıyorsun. Eee, iş arayıp başka bir şehre gitmeyi planlıyorsun ya da o şehirde de kalabilirsin. Öyle bir planın mı var?
Hı hı. Hı hı. Aslında, eee, ben iş aramak için bu yola çıkmıştım ama sonradan benim sorum şu oldu. Hani, eee, eskiden şey diyordum, "Evet, iş bul çalış." diyordum. Sonradan da dedim ki: "Ben ne istiyorum ya?" Çünkü ben kendimi şöyle değerlendiriyorum. Eee, hâlâ da öyle. Ne olmak istersen onu yapabilirsin ama ne seni mutlu eder? Bu bu soruları sormayı bilmiyordum. Hani, böyle, soruları da soramadığın kaoslu bir dönemde gibi düşünebilirsin benim o içinde bulunduğum dönemi.
A. Hımm. E Hımm. Tam o zaman da bu mentörle, eee, tanıştın ve o mentör sana hangi soruları sorman gerektiğini, ne yaparsan mutlu olacağını vs. bu konularda mı yardımcı oldu?
Evet.

Hı hı. <smacks lips> Eee, direkt böyle başladınız siz o zaman. Hiç, böyle, tanışma, etme gib Çok
Eee. Hı hı. Hı hı. Tanıştık, tanıştık dedim ya, 1 saat konuştuk, ardından bunu söylüyor. Dan diye söylemiyor.
1 saat konuştunuz. A, u uzun bir konuşma olmuş. Tamam, buraya gelmeden önce şunu merak ettim ben, özellikle. Eee, şimdi biraz, eee, kendi tecrübelerini de paylaşıyor ya insan, mental olarak. Bilmiyorum ne kadar paylaşması lazım ama herkesin bir hikâyesi var ve hikâyede, karşı tarafta kendinden bir şey buluyor ve az önce güvenden bahsettin. Mesela, şu güveni de şöyle sağlayabilir. A, bana kendi özel hikâyesini anlatıyor. Demek ki ben buna güvenebilirim, diye düşünebilirsin. Ama bir yandan, eee, sadece iyi yanları da anlatmaz. Eee, zor yanları da anlatabiliyor. O zaman, çünkü gerçek bir bağlantı kurulabiliyor. Sizin bu tanışma sürecinizde bu, eee, kendinden ne kadar bahsetti veya bahsettiği şeyler hep iyi şeyler miydi? Ne bileyim, mesela, kötü bir şeyinden de bahsedip o güveni kurdu mu?
Ev evet. Hı hı. Tabii. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. <chuckles> Evet. Hı hı. Eee, hayır, kendi hayatından bahsetmedi.
Kötü derken, başarısız diyeyim ya da kötü giden diyeyim, yani kötü bir özellik anlamında değil, onu düzelt
Hı hı. Özellikle şunu belirtti zaten, konuşmanın başında. Mentor, psikolog değildir, mentor, koç değildir, kariyer danışmanı değildir. Mentor, sana doğru soruları sormaya çalışan birisidir, seni anlamaya çalışan birisidir. Her kriz anında bulunmaz, bazı kriz anlarında bulunabilir ve, eee, biz, eee, çok profesyonel bir ilişkiye sahiptik. Onun hayatı, evli olup olmadığını, çocuğun olup olmadığını, hiçbir bilgim falan yoktu. Sadece LinkedIn'de gördüğüm kadar, işte, X şirketinde çalışıyor, Y pozisyonunda ve o da benim, eee, özel hayatımı dinliyordu ama benim bunu, bugün baktığımda anlıyorum ki, eee, çocukluğuma, onu paylaşma arzımdaki çocukluğuma veriyor. Hani, eee, çok da özel hayatımı dinlemesinin sebebi, merakı değil, beni anlamaya çalışması. Ben nereden geliyorum? Çünkü o, İstanbullu, ben Anadoluluyum. Hani, bu f farklı bir büyüme şekillerini de algılamaya çalışıyordu.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Ay. Hı. A. Tamam. Gerek olmasın, anladım. Hı. Anladım. Senin, eee, nasıl bir, eee, seni sırf çok o bilgiler gerekli olduğundan değil ama seni daha anlayabilmek adına, senin konuya yaklaşımını, belki hayat tarzını anlayabilmek adına bunları soruyordu. Tamam, sonra kağıda 5 özellik yazmanı istemişti senden.
Tabii, tabii. Doğru soruları sormak için.